Eee, ya, bence kaygı bozukluğum vardı. I Daha çok küçük yaşlarda olduğunu düşünüyorum. Biraz öyle bir durum, eee, ve, işte, evet, o d o beni biraz kontrol, eee, eee, manyaklığına yönlendirmiş olabilir ya da o tarz hani, eee, i fazla hassas olduğum için, alıngan olduğum için ya da böyle başka bir şeylerde, eee, hani gerçekten kendimi korumak adına her yolu her şeyi düşünmek veya karşıdakini de kırmaktan mesela eğer insanlarla alakalı bir karar vereceksem bir durum olacaksa çok düşünüyorum vs. Eee, yani o dönemde çok küçükken bunu fark etmedim. Tabii, biraz terapi almaya başladıktan sonra yavaş yavaş anlamaya başladım diyebilirim. O da biraz geç oldu. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Peki, yani, bu ilk, eee, bunu öğrendiğin, emm, terapiye karar verdiğin dönemlerde en çok, eee, hayatının hangi alanlarını zorladı? Tamam, yani bir taraftan, emm, kendini korumak için, iii, sürekli kontrol etmeye çalışıyorsun. Hani dedin ya alınganlık da var, eee, zarar gelmesin kendime, kendimi koruyayım, bir kendini koruma ihtiyacın varmış anladığım kadarıyla. Sence na nasıl başladı bu özellikle bu kontrol meselesi?
Hı hı. Kariyer. Hı hı. Hı hı. Evet, yani Iıı, ya, biraz, tabii, dışarıda sert görüntüm vardı. Bilmiyorum gerçekten, hani, çok derine inmek şu an istemiyorum bu konunun ama, eee, şöyle şu ha <chuckles>
Ha, yok o açıdan değil o zorluğu çok merak ettim ben. Yok canım o terapistinin işi benim işim değil. <laughs>
Hı hı. <chuckles> Hani böyle nasıl açıklayayım diye düşündüm. Eee, y yani, emm Mesela ı ııı, günlük hayatımda bazen çok girdiğim zaman özellikle iyice kararsızlaşmaya başlıyordum. Hareket edemiyor hâline giriyordum. E, şu an, hani, aslında sonunu baştan söyleyeyim, eee, dikkat dağınıklığı, emm, olduğu teşhisi kondu. Yani ilaç kullanmaya başladım yakın zamanda ama keşke, eee, yani bu 30 senem geçmeseydi bunu keşke ki çünkü kesin muhtemelen hani 13-14 yaşlarımda da böyleydim ve bundan dolayı çok sıkıntı yaşıyordum ama ailemin ruhu duymamıştı tabii. Yani öyle bir şey. Imm, eee, o hani geç teşhis diyeyim. <chuckles> Eee
Ha, öyle, tamam. Hı hı. Hımm. Tamam. Hı hı. Anladım, peki öğrendiğin anda, eee, neler değişmeye başladı yaşamında? Yani ne gibi, eee, yöntemler biraz daha rahatlamana ya da, emm, daha esnetmene sebep oldu?
Hı hı. Hı hı.